بس، ف إمم.
طيب، بخصوص والدك بقى يعني بخصوص والدك، هل والدك كان متقبّل فكرة إنّك أ النهارده مثلًا نزلت لعبة video game جديدة آآ، ممكن تبقى محتاجة إمكانيات أعلى، محتاجة إنّك أنت تشتري قطع لل لل للcomputer بتاعك، تبقى متطوّرة أحسن، هل كان عنده تفهُّم لل للنقطة دي؟ خاصةً دي حاجة من يعني من الرفاهيات، اللي هي مش حاجات أساسية، وكانت حاجات غالية جدًا في وقتها مش زي دلوقتي مثلًا؟
آه، آه، آه. أقدر أقول لك حصل، حصل كلامك مضبوط، أنا اقدر اقول لك إن بابايا كان بيساعدني جدًا صراحة، وكان دايمًا ب بيُقف معايا، يعني لمّا أنا كنت باكون عايز حاجة وكده، فهو دايمّا كان بيجيبها لي مع إن هو كان شايفها إن هي رفاهية لو هو كان في مقدرتُه إن هو يجيبها لي فهو كان بيجيبها لي عادي، لو هو ما كانش في مقدرتُه فخلاص عادي، با باشوف حاجة تانية مشابهة ليها، أو حاجة قريّبة ليها وكده، وكانت بتكفّي الغرض عادي ما فيش مشاكل، لكن هو أكتر حد صراحة كان ساعدني في موضوع إن أنا ابدأ آآ إن أنا اكون gamer أو إن أنا اقعُد ألعب ألعاب كويسة زي دي وبتاع، وكان بيشوفني وبيتبسط بيّا وساعات ب كان بيقعُد يتفرّج عليَّ برضه وأنا بالعب ها وكان برضه بيخل
أيوه. آه. امم. أيوه لطيف إن هو يساعدك إنّك أنت تنمّي هوايتك، أو إن هو ي يشوفك مبسوط وأنت بتعمل حاجة بتحبها يعني، ده شيء جميل يعني، طَب بخصوص بقى إنّك يعني إحنا بنتكلم عن فترة وإن إحنا وإحنا صغيّرين آآ، الشعور ال ال اللي دايمًا الناس من الجيل بتاعنا دلوقتي بيتناقشوا فيه، في فكرة إن لو كان عندك يوم أجازة، والدنيا بتمطَّر وأنت صحيت الصبح، وقعدت تلعب الألعاب طول اليوم، وغايب من المدرسة بقى وكده، هل مُتذكِّر موقف كان عامل زي كده بالضبط؟ آه، يعني احكِ لي عنُّه أكتر بقى، عشان إحنا ده ده شعور مشترك عندنا أعتقد للجيل بتاعنا كلّه.
مضبوط، حصل. حصل. امم. <laughs> آه، آه، أقدر احكي لك صراحة، آه. <laughs> آه، وحصل، حصل أكيد، ممكن أحكي لك عن موقف زي ده بُصّ أنا كنت يعني كنت في يوم لسه في في تانية إعدادي تمام، وكنت ساعتها آآ، الدنيا كانت بتشتي جامد، جامد أوي ماشي، وأنا أول حاجة صحيت من النوم فخلاص يعني قالوا لي إن هو ما مش هينفع أرُوح المدرسة عشان الجو شتا جامد أوي وإن هو مش مش لازم تروح النهارده، بس فأول حاجة عملتها أول ما صحيت من النوم، وإن أنا الأول فطرت، والأول وكده، وبعد كده فتحت الcomputer بتاعي، وبعد كده فضلت ألعب ف حرفيًا فضلت ألعب طول اليوم، ما سِبتش ال ما سِبتش الجهاز من أول ما صحيت من النوم مثلًا لحد وقت الغدا، أو لحد ما جينا كَلنا الساعة 17:00 أو 18:00 كده ممكن أقول لك إن أنا فضِلت ما باعملش أي حاجة غير إن أنا باقعُد ألعب بس، بكُلّ ألعاب الshooting وكنت باتفرّج برضه على videos كويسة باقعُد أدوّر واتابع ازاي أطوّر من مستوايا، وأطوّر من مهاراتي في الألعاب مم بتاعة الshooting والحاجات اللي زي دي.
آه. أيوه. حلو. بالضبط. أيوه. حلو. أيوه. أيوه. أيوه. فاهم. أيوه.